آه المشكلة بقى إن اتعيّنت عليّا كمان واحدة supervisor اسمها كلاوديا، أهي كلاوديا وديبارا دي بقى هُم اللي فوقي على طول، فعلى طول بقى أنت فاهم؟ <tsk> فأنا إيه خدتها معاهم بهزار قُلت لهم: "باقول لكم إيه يا يا باقول لكم إيه، ما تفرفشوا شوية، ده الليلة كُلّها 1000€، أنتِ في آخرِك كام؟ أنتِ هتلاقي إن يعني آخرِك 1500، صح والّا غلط؟" ففي الآخر قالِت لي: "آه"، قُلت: "طيب حلو أوي، 1500، بذمتِك أنتِ مقتنعة خُمسُمِيَّة" <giggles> قُلت لها إيه، آه، قُلت لها: "مشّي الليلة وخلّيني offline على طول،" فاهم قصدي؟ خليني offline وأبقى online براحتي كده، يعني م يعني إيه <tsk> آآ، والله خ والله يا عم الدنيا والله كانت أحسن من ال م من الجماعة اللي كان لمّا كنّا كُلنا عرب في بعض كده، ده هُم هنا أسهل بكتير، آه، الليلة سهلة بكتير أوي يعني، بالضبط.
اهم. إمم. <laughs> أيوه. <laughs> <laughs> لأ غريب جدًا، غريبة جدًا. اهم، اهم. <laughs> أيوه، أيوه، أيوه، آه طبعًا دي حقيقة. دي حقيقة، دي حقيقة، واللي أنا فيه برضه نَفْس الموضوع.

بالضبط. فدلوقتي الواحد تفكيره كُلّه في البلاد بقى اللي هي مش جاذبة للناس. يعني مثلًا مين اللي هييجي مثلًا لجوء في البرتغال؟ ما حدّش. فاهم قصدي؟ مش عارف إيه، كُلّه هيروح الحاجات المعروفة، فالحاجات بقى اللي هي مش معروفة اللي هي في الدِرا دي
إمم. إمم. إمم. ماشي، ما هي مش جاذبة ليه طيب؟ ما أنا عايز أفهم، ما هي مش جاذبة ليه؟ ليه؟ إيه السبب إن هي مش جاذبة؟ طيب، أنت أنت بقى إحنا إحنا طالعين إحنا طالعين من بلدنا عشان نرقّي من نَفْسنا، يعني عايزين نرقّي من حياتنا، نروح نف ن نروح لبلد أفقَر من بلدنا، فدي حاجة بصراحة كانت صدمة حَضاريّة فظيعة يعني بصراحة. يعني اللي هو إيه ده؟ بلد الألف يورو. هي بُص مهما تتنطَّط هم ال1000€ أنا مسمّيها بلد الألف يورو.
آه. عشان فقرانة. فقرانة. <giggles> آه. حلو. <giggles> <tsk> أنا بُص آه. بالضبط. لأ، حرفيًا فعلًا ده هو رقم آه، ما حدّش بيستغنى ع يعني ما حدّش بيقول حاجة عنّه، هو د هو لازم ده. طَب إزاي ألف يورو وإيجار البيت ب900؟
أيوه. آه. والسكن بألف وتلتمية لأ، يا باشا 900 دي لو واحد لوحده، أنت م أنا واحد معايا أسرتي هنا، مش عايز أقول لك أنا بادوّر دلوقتي على شَقّة، أقَل شَقّة ب1300€، طَب إزاي يا جماعة logic؟ يعني إزاي كده؟ ما هو ده اللي هيجنّني بقى. والناس بتعلّي كمان و وبيعلّوا على بعض، وحاجة بُص غريبة جدًا. يعني أنا آجي أروح عشان أش أجيب شَقّة، ألاقي ناس مقدّمة عروض، واللي يقعُد يقول لك: "أنا هادفع شهرين." واللي تقول لك: "أنا هادفع 5، لأ هادفع 6" إيه ده مَزاد، فاهم، والowner يقعُد يختار، يشوف الproposals اللي معروضه له بقى يقعُد يختار إيه المناسب. <tsk> تحس إنّك رايح تتجوِّز، مش رايح تأجّر شَقّة، فاهم؟
طَب <laughs> آه. طَب طَب إزاي؟ آه. إمم. آه. يا نهار أبيض! آه.